โอ้โฮ จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนมันก็จะมีผักเนาะ แต่ว่าจริง ๆ เนี่ยค่ะ ในช่วงฤดูหนาวเนี่ย เราก็ชอบนะ คือมันก็ บ้านเรามันด้วยแบบว่าหนาว แต่มันไม่ได้แห้งมากขนาดนั้น ด้วยความเป็นป่าเสียส่วนใหญ่ หมู่ บ้าน ตีนเขา ใช่ค่ะ หมู่บ้านแถวบ้านเราเนาะ จะอยู่ตีนเขา แล้วก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบ แล้วก็จะมีแหล่งน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะ ฤดูหนาวมันก็เลยไม่ค่อยแห้งแล้งมากเท่าไร แต่ว่ามันก็จะมีใบไม้หล่นตรงข้างทางนะคะ ข้างทางที่เป็นแบบ ปกติข้างทางบ้านเราจะเข้าในเมือง มันก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้เลยอะตลอดทาง คือเขียวตลอด ทาง ถ้าฤดูฝน เอ่อ ถ้าเกิดฤดูหนาว มันก็จะมีใบไม้ร่วง แต่ว่าฤดูเนี้ย เห็ดจะเยอะมาก เห็ดที่อยู่ในป่าอะค่ะ
ครับ ผม อา <laughs> มีความชุ่มชื้นอยู่ใช่ไหม ครับ? อืม อื้อ ฮือ โอ้โฮ ครับ ๆ ๆ อา คือผม เนี่ย ผม ผมโยงมาเนี่ย ผมพยายามนึกถึง อ่า เมนูเห็ดเชเด็ด ชนิดหนึ่งอะ ที่เขาเรียกว่าเห็ดเผาะ หรืออะไรสักอย่างเนี่ย เพราะเห็นคนเหนือเขาชอบทานกัน ไม่ทราบว่าคุณชอบ
อืม

โอ้โฮ ชอบ ชอบมากเลย แล้วเราโชคดีมากเนี่ยคะที่เกิดมาอยู่ในเหนือ คือถ้าเกิดจะกินเห็ดเผาะอะ มันต้องอยู่ในป่า มันปลูกไม่ได้ด้วยนะ ถ้ามันปลูกรสชาติมันจะไม่เหมือนกัน
หรือเปล่าครับผม ใช่เปล่า? ใช่เห็ดเผาะเปล่า? มัน ใช่ แล้วมันหาที่อื่นไม่ได้เลย ถูกต้องไหม? เออ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเนื้อข้างในมันเหมือน jelly เนื้ออ่อน ๆ น่ะ เพราะ ว เพราะว่าต้นฤดูหนาวอะ เราจะเริ่มได้กินแล้ว แล้วทีนี้มันจะมีเหมือนเป็น jelly อะสีขาว ๆ ถ้าเกิดมันแก่ ปล่อยนาน ๆ ไปใช่ไหมคะ มันก็จะ เป็น แต่อันเนี้ย มันจะเป็นสีขาว แล้วเวลากัดเข้าไปอะมันจะนุ่ม ๆ แล้ว โอ้โฮ ไลลาเราเอาไปต้มใส่ในเกลือนะคะ โอ้โฮ อันเนี้ยแหละอร่อยสุดเลยอะ เอามาจิ้มกับน้ำพริกกะปิแล้วก็ อื้อฮือ
เออ ๆ เป็นเอกลักษณ์มาก ครับ อ๋อ คือ ส ส สมบูรณ์แบบ ถูก ต้องไหมครับ? ถ้าเกิดกับ การเอามาทำเป็นเมนูนี้ อือฮึ เอาเข้าจริง ๆ เท่าที่ถามเนี่ย นอกจาก อ่า ธรรมชาติของ ของรอบภัย รอบบ้านคุณแล้วเนี่ย ไอ้พวกอาหารที่มันมาตามฤดูกาลเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งด้วยไหม? ที่คุณอยากปกป้องมันไว้ให้แบบว่า อ่า ลูกคุณโตขึ้นมาแล้วลูกคุณก็ได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วย อะ
โอ้โฮ จริงเลยค่ะ จริง ๆ แล้วธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะมันจะสร้างคุณค่าให้ เรา เนาะ อย่าง หนึ่ง อย่างอาหารพวกเนี้ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ ถ้าเกิดว่า ธรรมชาติมันไม่คงอยู่ โดนคนตัดไม้ทำลายป่า โดนคนเผาป่านะคะ บางคนเขาบอกว่า เห็ดเผาะอะต้องเผาป่ามันถึงจะออก แต่จริง ๆ แล้วอะ ดินอุดมสมบูรณ์มันก็ออก แล้วจริง ๆ อะค่ะ ฤดูร้อนน่ะค่ะ แล้วเชื้อของเห็ดมันอยู่ในดินอยู่แล้ว พอมีฝนตก พอมีฝนตก พอมีอากาศหนาวขึ้นมา อากาศมันเปลี่ยนมันก็จะเริ่มค่อย ๆ ผุดออกมาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเผาป่าด้วยซ้ำ อย่างเงี้ยค่ะ คือ ค่ะ
ครับ อืม เออ ใช่ ๆ ๆ ครับ อา เอาจริง คนที่ บอกว่า ถ้าต้อง เผา ป่าแล้วเกิด อ่า ถึงจะเกิดเห็ดเนี่ย ผมว่าเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติอะไรเลยนะครับผม ยิ่งการเผาป่าเนี่ย ใช้ความร้อนเนี่ย คือ คือมันตายทุกอย่างนะ ต้นไม้ตาย ถูกต้องไหม? เชื้อเห็ด ตาย อา สัตว์ป่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ คือมันสูญเสียทุกอย่างอะ มันไม่ใช่แบบการเผาป่าแล้วมันจะได้เห็ดเลยนะเนี่ย ฟอโหะ
ใช่ ใช่ค่ะ จริง ๆ อะ ไม่ใช่เผาป่าแล้วจะได้เห็ดค่ะ ถูกต้อง เลย
อืม ใช่ครับ
อืม แต่เขาก็จะมีความเชื่อแบบความเชื่อแบบผิด ๆ อะค่ะ เข้ามาว่า ต้องเผา เราก็เลยไม่อยากให้ เราก็อยากจะปกป้อง อยากจะให้ความรู้แบบเนี้ยกับชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
แล้วอย่างงี้ อืม อือฮึ นั่นแหละครับผม แล้วทีเนี้ย อ่า คุณคิดว่า สิ่งที่คุณชอบที่สุด ณ ตอนเนี้ย แล้วอยากให้คุณ ลูกคุณน่ะตอนโตเขามาเห็นน่ะ คืออะไรครับผม? คือธรรมชาติในส่วนไหนเอ่ย?